يعني هو ي يبان إن هو مشرف بس على المكان، ولكن هو مش متخصص أوي في ال في ال ف في ال امم.
هو مش دارس، مش متخصص م ما درسش مثلًا تشريح أو حاجات شَبه دي، هو بس مجرد واحد خبرة في الgym وجسمه كويس.
امم، امم، امم. طيب قُل لي لما تابعت بقى المدربين دول على الreels اللي بيظهروا لَك على الموبايل وكده، آآ اكتشفت بقى الحاجات اللي هي المفروض الصح. هل فكرت مثلًا إن أنتَ بقى تجيب مثلًا دامبلز في البيت وت أو مثلًا أوزان وتلعب بيها في البيت؟ وتستغنى عن ال امم، احكِ لي بقى. امم.
دي أنا عملتها، عملت دي وأنا في تالتة ثانوي. ليه بقى، لأن أنا في تالتة ثانوي كان نوعًا ما الوقت ضيّق. ف وغير كده صحابي، ما نزلوش gym في تالتة ثانوي، دي حاجة أنا ما حبيتهاش بصراحة، كنت تحس إن لأ، الgym لأ، هو الحاجة اللي بتحفزك حتى للمذاكرة، إن هي بتشيل الstress من عليك، الضغط.
آه. آه. امم. معقولة؟! امم، طب كويس.
في مثلًا واحد في ال في تالتة ثانوي ممكن يك يحب إن هو وليكن يلعب كورة، يعني يلعب على الكمبيوتر مثلًا. لكن لأ، الgym كان بالنسبة لي هو رقم 1 في الحاجات دي كلها، يعني الgym الأوّل بعد كده ممكن ألعب كورة مع صحابي.
امم. امم.
فأنا لما نزلت الgym كان كنت لوحدي، الموضوع كان ممل شويّة. لحد ما قبل الامتحانات بكام شهر كده، جبت دامبلز في البيت، عشان أوفّر وقت أكتر.
آه. امم. امم. وبقيت تلعب آه، وبقيت بتلعب في البيت. كان عندَك خِطة في دماغَك إن أنتَ بقى خلاص فهمت أكتر عن العضلات وعن طريقة التمرين، آآ رسمت خِطة كده إن أنتَ تبقى بقى تعمل اللي هي عضلات البطن دي، و وترس وتعمل الBi و الTri زي شباب ال آه، احكِ لي.
آه، <laughs> ما دي لأ، دي كده، كده أنا لما دخلت الgym ما كانش هدفي الأول إني أعمل جسم. لكن هي لأ، الحمد لله جت مع الوقت.
آه. بالتدريب، وال
جت بمجرد إن أنا خلاص، قعدت كام شهر في الgym لقيت إن في فرق، والموضوع دخل دماغي من ساعتها. ما ده اللي ما خلانيش برضه إن أنا أسيب الgym لأ، جبت الدامبلز وانا في تالتة ثانوي، قعدت أتمرن بيهم طول السنة، لحد ما قل ما خدت الأجازة ونزلت تاني. ساعتها بقى اتجمعت
إمم، امم. امم. كنت بتعمل تمرينات معي كنت بقى بتعمل تمرينات معيَّنة يعني مجموعات ثابتة والّا كنت بتبتدي ت يعني بتبتدي إزاي تمرينتَك، بتج بتجري مثلًا في المكان يعني؟ كنت حاطط خِطة ليك؟ امم.
آه، في البيت لأ، في في في في البيت حاجة في تمرين اسمه Jumping Jacks ده كده زي ال إنّك ت تنط بس أو تقفز، حاجة شَبه كده تدريبات الجيش. مجرد تسخين. آه، بالضبط، بس ما فيش حبل طبعًا. أنتَ بتنط بس وإيه، مجرد إنك تسخّن جسمَك، بعد كده تتمرن بالدامبلز. في application على التليفون، وفي مدربين كتير.
آه. زي نط الحبل. امم، امم. امم.